Ừm, chính xác luôn á. Thật sự thật sự là như vậy, tại vì thật ra đó, cái việc mà giải trí không nhất thiết là bạn phải dành ra một khoảng thời gian quá cố định cho nó là, ừ, phải là một hai tiếng, hai ba tiếng đâu. Nhưng mà bạn chỉ cần có một khoảng thời gian ngắn ở trong ngày thôi để mình có thể, gọi là, 10-20 phút, 30 phút cũng được, kiểu như là, chỉ cần có khoảng thời gian mà miễn sao đó mình nghĩ là "Ừ, mình cũng đang hơi rảnh rảnh xíu nè, thì mình cứ mở sách ra mình coi, mình nghe nhạc đồ này kia", thì nó cũng là một cách để có thể giải trí một cách hiệu quả cho bạn rồi.
À, ô kê. Kê đó nha. Ơ, hợp lý quá bạn ơi! Chắc là kiểu lâu lâu mình trong giờ làm mình cũng nghe bản nhạc, mình thư giãn 5-10 phút, chắc sếp mình cũng hổng đến nỗi đâu bạn. Tại vì, kiểu như, chị ấy cũng tâm lý á bạn, kiểu như là, "Ờ, miễn sao là em làm hoàn thành công việc cho chị thôi, còn trong giờ làm em làm cái gì cũng được." Ờ, miễn sao là người ngoài họ không có nhìn vào đánh giá là được rồi, nói chung là cũng phải làm khép nép một xíu, đó. Chứ bình thường thì trong phòng thì chị đó cũng dễ tính á bạn. Chắc là mình cũng tận dụng 5-10 phút mình nghỉ giải lao ngắn tự mình cho mình thôi, chắc là cũng ổn đó bạn.
Ừm.